Không biết là bạn có phải là một người thích đi du lịch không?
Ôi, bạn hỏi đúng người rồi đấy! Tớ thì siêu thích đi du lịch luôn. Ừm, một năm chắc là tớ phải đi du lịch, ừm, khoảng, à, 3-4 lần ấy.
Á. Ồ! Ôi, thế là nhiều nha! Bạn có sắp xếp công việc được để, kiểu, có ngày nghỉ đi không?
Nói chung là ngày phép thì mọi người ai cũng như nhau ấy mà, được có mười mấy ngày một năm thôi ấy, nên là tranh thủ lúc thì dùng ngày phép này, còn lúc thì nghỉ vào mấy cái ngày lễ.
Ừm. À! Nhưng mà đi vào mấy ngày lễ thế nào cũng sẽ đông lắm, đúng không?
Ừm, cho nên là mấy ngày lễ thì tớ hay, kiểu, ờ, đi hẳn ra nước ngoài luôn ấy, thì là tránh được những cái chỗ đông ở trong Việt Nam ấy.
<gasps> Wow! Vậy là bạn còn hay đi du lịch cả nước ngoài luôn nữa á?
Ừm, tại vì, ờ, đi trong Việt Nam thì tớ cũng đi khá nhiều rồi ấy. Mà thấy ở nước ngoài, kiểu, mọi người up mấy cái ơ vlog rồi là mấy cái TikTok lên rất là hay nên là tớ hay xem để học hỏi kinh nghiệm và đi ấy.
Ừm. Thế á? Không biết là bạn hay đi những nước nào nhỉ?
Ờ, chắc là chủ yếu các nước ở trong châu Á thôi, tại vì là, ờ, vấn đề xin visa của nước mình cũng còn hạn chế mà, bạn biết rồi đấy.
Ồ! <sniffs> Ừm, cũng đúng ha! Thế, mình hỏi một câu, ơ, kỹ hơn một chút nha. Không biết là bạn đã có, kiểu như là, một sai lầm nào trong cái lúc mà đi du lịch đấy chưa?
Ôi, để mà nói là sai lầm khi đi du lịch nước ngoài thì chắc là rất nhiều chứ không phải chỉ có một đâu. <chuckles>
<laughs> Ơ, thế à? Không biết là bạn có thể chia sẻ cho mình, à, đầu tiên là cái mà đáng nhớ nhất của bạn đi.
Ừm, đáng nhớ nhất thì, ờ, có lẽ là chuyến đi, ơ, Trung Quốc vừa rồi. Ờ, đợt đầu năm nay, cái lúc mà trời còn lạnh ấy, thì là tớ với cả em gái tớ có đi, ơ, du lịch Trung Quốc khoảng 10 ngày.
Ừm. Ừm. Ồ, không biết là bạn đi tỉnh nào nhỉ?
Thì bọn tớ cũng chia ra ấy, trong 10 ngày đấy thì bọn tớ đi được, ờ, ờ 4 tỉnh này. Bọn tớ đi, ơ, Thâm Quyến, đi Thượng Hải, đi, ơ, Hàng Châu và đi Tô Châu.
Ồ. Ừm. Ờ, mình thấy đây là những cái địa điểm mà khá là hot đúng không? Nhưng mà 10 ngày cơ à, mình cảm thấy đây là một cái thời gian khá là dài đấy. Ờ, bạn đi là phải nghỉ bao nhiêu ngày nghỉ phép thì mới đi được cái chuyến lu lịch dài như này vậy?
Thực ra là nó cũng rất là trùng hợp, tại vì là, ờ, cái, ơm, đầu năm nay thì, kiểu, tình hình kinh tế của nhiều công ty khó khăn ấy, thành ra là công ty của tớ lúc đấy, ờ, cũng là chuyện buồn là bị giải thể. Thế nhưng mà lại là một một cái điều tốt, đấy là bọn tớ có thời gian để đi du lịch, tức là muốn đi bao lâu thì đi và không phải xin phép ai ấy, thế nên là mới có chuyến đi 10 ngày đấy.
Ừm. Ố, nô. <laughs> Ồ. Ờ, người ta gọi là trong cái, ơ, rủi có cái may, đúng không?
Ừ, đúng rồi đấy, kiểu, kiểu như thế.
Ờ, thế không biết là trong cái chuyến đi đấy thì bạn đã phạm phải sai lầm gì vậy?
Ờ, nói chung là đi sang Trung Quốc thì tất cả mọi người đều hay nói nhau là, không nên đi tự túc nếu như mà các bạn không biết tiếng, tức là phải biết tiếng Trung thì mới nên đi tự túc. Tại vì ở bên đấy thì họ không nói một chút tiếng Anh nào cả. Họ chỉ nói tiếng Trung Quốc thôi.
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ. Vậy là cả bạn lẫn em gái bạn đều không biết tiếng Trung hả?
Nhưng mà rất may mắn là tớ lại biết tiếng Trung. Thế là, ờ, tớ đã, ừm, tin tưởng khá là tự tin vào vốn tiếng Trung của mình và bảo là chắc chắn là sẽ đi tự túc được yên tâm, không cần phải đi tour đâu. <laughs> Và tớ với em gái tớ đã quyết định là đi tự túc, ờ, sang Trung Quốc.
Á, a! <laughs> <laughs> Ừm. <laughs> Ờ, vậy xong rồi sao? Kiểu, có việc gì khiến bạn cảm thấy hối hận vì đã đưa ra cái quyết định như thế không?
Thế xong thì, ờ, lúc đầu thấy cũng ô kê, vui vẻ lắm, kiểu, đi sang đấy, ơ, tự do.
Ừm.
Thế là thấy thích ấy, kiểu đang sung sướng, đang phởn. Thế, ơ, xong rồi, ờ, ờ, đến lúc mà phải mua vé tàu để di chuyển giữa các thành phố ấy, thì đấy mới là lúc có vấn đề.
Ừm. Ờ. Trời! <laughs> Mình nghĩ là di chuyển, mua tàu vé tàu là khá là lằng nhằng, đúng không? Những cái bảng mà toàn chữ tiếng Trung xong rồi là toàn chữ Hán. Chắc là ờ, với cả người ta cũng hay bảo là cái hệ thống tàu điện ở Trung Quốc khá là phức tạp ấy, kiểu, như là để chọn được ga đến với cả ga đi, ờ, ga mà mình muốn đi tới đấy cũng là một cái sự khá là khó khăn. Không biết là lúc đấy bạn đã vượt qua được cái đấy kiểu gì?
Thực ra là đi ở bên trong một thành phố ấy, thì cái hệ thống tàu điện khá là dễ hiểu. Và cái tên của các địa điểm thì nó vẫn bằng tiếng Anh bình thường thôi, chứ không phải là toàn ký tự đâu. Ờ.
Ừm. Ờ. Ồ! Ồ, ra là vậy. Ờ.
Thì ừm. Thế nhưng mà cái lúc mà đi di chuyển giữa các tỉnh ấy, thì lúc đấy là bọn tớ sẽ không đi bằng tàu điện mà sẽ phải mua vé. Như kiểu là, như kiểu là, trong Việt Nam mình đi giữa các tỉnh thì mình phải mua vé xe buýt hoặc là, ờ, vé tàu đường dài ấy.
Ừm. À, mấy cái xe mấy cái xe khách đấy, đúng không?
Ừ, đúng rồi, đúng rồi, kiểu xe khách ấy. Thế, thì, ờ, đến lúc mà bọn tớ, ơ, cái lúc mà bọn tớ tìm hiểu ở Việt Nam thì mọi người bảo là rất là nhiều vé, rất là nhiều chỗ, yên tâm, không phải đặt trước, cứ đến tận nơi thì hẵng mua. Đó.
Ồ. Ừm. Ừm, vậy là các bạn đã không đặt trước.
Đúng. Thế là bọn tớ cũng, ơ, rất là tự tin, tại vì, ờ, sợ là cũng không đến được cái chỗ bến xe buýt đúng cái giờ mà bọn tớ đã mua vé, nên là bọn tớ cũng không muốn đặt trước vì, kiểu, nhỡ đâu mà lỡ, đúng không? Đấy, nếu mà lỡ mất chuyến mà mình đã đặt rồi thì lại phải mất tiền mua thêm chuyến nữa.
Ờ, cũng đúng ha. Ừm. Ừm, thế là các bạn đã quyết định đi bằng xe buýt hả?
Ừm, bọn tớ quyết định là đi nó cũng không hẳn là xe buýt đâu, nó, như kiểu, là một cái tàu thì đúng hơn ấy, tại vì là nó rất là nhiều toa. Ừ, thế là, ừm, bọn tớ, ơ, đi từ, ờ, ờ, Thâm Quyến à, sang đến, ơ, Thượng Hải thì, ờ, rất là ô kê, không vấn đề gì. Thế nhưng mà vì sau đấy bọn tớ ừ, ừ, ừ. Thế là, ờm, ờ, sau đấy bọn tớ lại đi 2 tỉnh nữa thì cứ nghĩ là vì đi Thâm Quyến Thượng Hải mình đến tận nơi mua vé rồi thì không vấn đề gì ấy, không không bị hết chỗ hay là như nào ấy. Đấy, thế là cũng tự tin. Ừ, đúng rồi.
Ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm, thuận lợi. <laughs> Ờ, chủ quan đúng không? <laughs>
Thế ê
Thế xong rồi sao?
thế là chủ quan không mua. Không mua trước cho cái chuyến mà từ, ờ, Tô Châu, Hàng Châu quay lại Thượng Hải ấy. Và xong rồi, ờ, ờ, tớ đi vào mua vé thì cũng nói tiếng Trung loằng ngoằng, loằng ngoằng một lúc với cả cái người bán vé đấy. <laughs> Thế, là cứ thế là, ừ, nó cũng xuôi thì nghe cái gì cũng thấy hiểu hiểu ấy. Thế xong rồi đến lúc, ờ, đến lúc ngồi ở cái chỗ, ơ, như kiểu, cái cửa chuẩn bị ra tàu ấy, để, ờ, nghỉ để đợi giờ tàu, thì tớ mới xem lại cái vé, thì là đố cậu biết là tớ đ nhìn thấy cái chữ gì ở trên cái vé đấy?
Ờ. <laughs> Ừ. Ừ. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm, khó nhỉ. Liệu có phải là đặt nhầm ngày không? <laughs>
À, không, hôm đấy thì yên yên tâm là không đặt nhầm ngày tại vì là, ờ, tớ nhìn cái giờ ở trên cái bảng ấy, nó cũng là vẫn là ký tự số mà, ờ, nên là không bị nhầm ngày đâu. Cái khác cơ, cậu đoán thử xem.
<laughs> Ờ. Ờ. Thế à, xem còn gì nữa, vé ngồi với cả vé đứng à?
Uầy, đoán chuẩn thế! Đúng rồi đấy. Tức là ấy, nó không có một cái số vé, tức là ở cái phần mà ghế ngồi số bao nhiêu ấy, thì nó ghi là không có. Thế là lúc đấy tớ mới tá hỏa, tớ mới, kiểu, lúc ấy phải lui lôi Google Translate ra để xem là có phải là, ờ, thật sự là không có vé ngồi không ấy, hay là ý là, kiểu, ngồi đâu cũng được ấy, tại vì là tiếng Trung tớ không chắc mà. Đấy, thế là lôi ra để dịch.
<giggles> Ừm. Ừm. <laughs> <laughs> Ừ, ừ. Thế xong rồi sao? Ừm, kết quả là như thế nào?
Thế xong rồi là, ờ, kết luận là, ờ, không có ghế thật và bọn tớ phải phải đứng cái chuyến đấy. Thế là tớ với em gái tớ, kiểu, hai đứa, kiểu, cứ bấu lấy nhau, xong rồi rú rít ở đấy và không biết phải làm gì ấy.
<laughs> <laughs> Trời ơi, cũng hơi quê nha! <laughs> Không biết là cái ừm.
Ừ, mà xong rồi, kiểu xong rồi, kiểu, bao nhiêu người Trung Quốc ở đấy ấy, người ta cứ nhìn hai đứa Việt Nam bấu lấy nhau, xong rồi <laughs> gào thét bằng tiếng Việt Nam ấy, kiểu, người ta bị buồn cười ấy.
Xong rồi sao? <laughs> <laughs> Trời ơi! Thế không biết là xung quanh mọi người có chỗ ngồi hết không, hay là mọi người cũng đứng giống như cậu?
Thực ra là cũng có khá nhiều người mua vé cùng lúc với bọn tớ mua ấy, bọn tớ cũng phải xếp hàng để mua vé mà. Nên là lúc lên tàu thì cũng từng đấy người mua vé muộn là người ta đứng cùng bọn tớ luôn.
Ừm. Ừm. À! Thế là nó là theo cái tàu mà theo hệ thống là sẽ đầu tiên cứ bán hết các vé ngồi trước, đúng không? Sau đó thì họ sẽ bán các vé đứng, rồi, kiểu như là, còn chỗ trống thì vào ngồi hoặc không thì thôi là phải đứng à?
Ồ, đúng rồi đấy. Kiểu tớ không chưa bao giờ, kiểu, trải nghiệm cái cái cái kiểu bán vé như thế ấy. Tớ nghĩ là còn vé thì chắc chắn là phải còn chỗ ngồi, đúng không? Ai ngờ người ta lại bán cả kiểu vé đứng như thế luôn. Không hiểu được ấy.
<laughs> Ừm. Ồ. Thật ra là những cái văn hóa kiểu vậy sẽ rất là phổ biến ở những cái nơi mà người ta thường xuyên đi tàu giống như là Trung Quốc này, ờ, Nhật Bản này. Thì bởi vì họ kiểu như là cái văn hóa đi tàu nó rất là thường xuyên rồi, và cái việc đứng nó cũng rất là bình thường ấy, thành ra là sẽ phải thường là phải trả thêm tiền thì mới có chỗ ngồi chứ còn không thì xui rủi là sẽ phải đứng giống như cậu với cả em gái đấy. <laughs>
Ừ. Nhưng mà thực ra là bọn tớ lúc đấy là cũng không quan trọng về tiền nữa rồi. Tại vì là, kiểu, chỉ muốn, ơ, chắc chắn là có vé để, ờ, đi về đến Thượng Hải đúng giờ ấy. Ừ, vì là có plan, kiểu, đi chơi rồi chụp ảnh điểm này, điểm này, là bọn tớ đã có chi tiết giờ giấc rồi nên là muốn là, kiểu, phải về được đúng giờ ấy. Thế, nh
Ờ. Đi thôi, đúng không? Ừm. Ồ! Thế mình nghĩ là khéo khi là cái bác mà bán vé ấy, bác ấy tiết kiệm tiền hộ cậu đấy. <laughs>
Ừ ấy, hoặc là mình đen, mình mua muộn quá ấy, thì người ta hết vé ngồi rồi thì đành thôi. Thế nhưng mà á, kiểu, không thể tưởng tượng nổi là người ta bán vé đứng cho một cái chuyến tàu 3 tiếng đồng hồ ấy. Thế là bọn tớ đã phải đứng nguyên 3 tiếng đấy mà, kiểu, không có một cái khu để đứng đâu, mà đứng ở giữa hai cái dãy ghế ngồi thôi. Tức là cái cái cái cái khu vực ở giữa đấy là thừa bao nhiêu thì đứng hết vào đấy.
Ừ. Ừ. <laughs> Ừ. <laughs> Trời ơi, cũng hơi ngại ngùng ha! Thế không biết là các cậu có đem va li không? Mình thấy hay trên mạng người ta hay, kiểu, ngồi lên va li ấy.
Lại còn thế này nữa cơ, cái câu chuyện va li này lại là một cái sai lầm đau đớn khác. Tức là ờ, ờ, cái va li ở trên tàu thì cậu không được để ở, à, cái chỗ giữa đường đi, mà cậu phải để tập trung ở một cái khu kiểu đầu tàu hoặc cuối tàu ấy. Thế.
Ừm. <laughs> Ôi, no! <laughs> Ờ. Ừm, nó có một cái khu riêng để đựng thành lý.
Đúng rồi, đúng rồi. Thế là tớ mang lên thì, ờ, lúc đấy là rất đông người trèo lên mà bọn tớ thì vẫn đang hy vọng là lên tàu sẽ có chỗ nào thừa để mình ngồi vào ấy, nên là rất muốn nhanh nhanh chóng chóng để lao xuống cái chỗ ghế ngồi. Thế là tớ, kiểu, tống cái va li vào tạm vào trong đấy, và tớ chạy xuống cái chỗ ghế ngồi ấy. Đấy. Thế thì, ờ, b
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, thế xong rồi sao?
Thế thì một lúc sau một lúc sau thì tự dưng thấy có một, ờ, ừ, cái cô soát vé, tại vì tớ thấy mặc đồng phục, thế là, kiểu, nói bằng tiếng Trung Quốc ấy, hét lên là "Va li của ai đây, va li của ai đây?". Thế là lúc đấy lúc ấy tớ bảo là "Thôi chết rồi, có lẽ là không được để ở đấy" ấy. Kiểu tớ vội quá tớ cứ ném đại vào cái chỗ đấy và tớ chạy mất ấy. Thế xong rồi, kiểu, cô ấy rất là giận dữ. Thế lúc đấy tớ, kiểu, giả câm giả điếc, là giả vờ là mình không biết một tí tiếng Trung nào. <laughs> Ừ.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Ừm. <laughs> <laughs> Lúc đấy là bị đang chột dạ, đúng không? <laughs>
Đúng rồi, đúng rồi, lúc đấy là phải kiểu thôi nhá, bây giờ là mình là người nước ngoài rồi, I don't know, I don't know ấy. <laughs> Xong rồi cứ phải giả vờ là không biết gì ấy. Buồn cười ơi là buồn cười.
<laughs> Ơ, thế xong rồi sao nữa?
Thế là, kiểu, ừm, cô ấy hét nhiều quá, và những cái người xung quanh cũng, kiểu, hỏi rất to là "Của ai đây?" ấy, xong cuối cùng là tớ phải ra nhận. Nhưng mà tớ không dám nói một từ tiếng Trung nào hết, tớ phải giả vờ là "Ơ, I don't understand" ấy, tôi không hiểu các thứ, các thứ ấy. Thế là xong rồi ừ, đúng, đúng, đúng, giả câm giả điếc. Thế là cô ấy kiểu tặc lưỡi xong rồi bảo là "Ờ, thôi đi theo tôi." Thì cái lúc ấy là tớ hiểu, cô ấy nói tiếng Trung mà, nhưng mà tớ, kiểu, vẫn giả vờ là "Hả, hả?". <laughs> Thế sau này ừ, phải giả vờ thế không đúng, sợ người ta mắng ấy. Thế là tớ bảo là "May mà lúc đấy mình nảy số nhanh," ấy "không thì nhận là mình biết tiếng Trung thì chắc là người ta mắng cho to đầu mất."
<laughs> <laughs> Mình câm, mình điếc. Ờ. Không hiểu. <laughs> Diễn đạt quá! <laughs> Ừ. Ồ, thế thôi xong là cô ấy dẫn cậu đi đâu?
Thì là dẫn tớ đưa vali đến cái chỗ để vali đúng ấy, thì, ờ, nó cũng cách đấy không xa. Ừ, nó chỉ, kiểu, như là bước 2-3 bước chân nữa, rồi để đẩy vào một cái góc thôi, thì tớ vội quá nên tớ lại để ngay giữa đường đi ở ở đầu tàu ấy. Thế là người ta, kiểu, dắt đến đấy xong người ta chỉ là "Đây nhá, vali ở đây, tí nữa xuống thì lấy ở đây." Kiểu, kiểu, như vậy ấy.
Ừm. Ừm. Ờ. Ơ, nhưng mà cái chỗ đầu tiên mà cậu để ấy, tức là xung quanh đấy nó không có hành lý à?
Ờ, xung quanh đấy thì, ờ, có 1-2 cái nữa, tớ nghĩ là kiểu, ờ, nhưng mà cái vali của tớ rất to, cái vali của tớ là cái 30 cân ấy, to gấp đôi cái vali bình thường ấy, thế nên là nó bị tốn chỗ ấy.
À! Ờ. Ờ, coi là hàng quá khổ, đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi. Nên là cũng không kéo vào đến cái chỗ của bọn tớ đứng để mà ngồi lên đấy được.
<laughs> Ờ. Ôi, thế thì cũng khổ ha! Thế xong đến nơi thì còn có sức để mà chơi không?
<laughs> Nói chung là, ờ, không hiểu là bằng một cái năng lực đặc biệt gì đấy, mà tớ và em gái tớ đứng suốt 3 tiếng đấy mà cười như hai con dở hơi ở trên tàu ấy, thế xong tại vì bị bị buồn cười quá ấy. Thế thế xong rồi xuống thì, ờ, gọi là cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, thì cuối cùng cũng đến được nơi. Đấy, kéo vali xuống cái về khách sạn luôn.
<laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ôi trời ơi, chết mệt mất! Ờ, thế xong là sau đấy thì chuyến đi đã êm đẹp chưa hay là nó vẫn còn gặp phải trục trặc gì không?
Rất may là đấy là kiếp nạn cuối cùng rồi. <laughs> Ừ, ừ, trộm vía, trộm vía! <chuckles> Đúng, thế cho nên là trừ cái đấy ra thì tớ vẫn thấy là chuyến đi đấy khá là vui, tớ rất là thích Trung Quốc.
Ai da! Trộm vía, trộm vía! <laughs> Ồ! Thế mình nghĩ là thật ra là những cái mà, gọi là, xui rủi một chút gặp phải thì thật ra là nó cũng không quá xui rủi đến đến mức thế, đúng không? Ờ, kiểu, như là dù là hơi một chút chút vậy thôi chứ, ờ, nhìn tổng thể cái chuyến đi thì nó vẫn là một cái gì đấy rất là trọn vẹn, thì mình nghĩ đấy là một cái điều mà rất là hay rồi.
Ừm, đúng rồi, nên là, kiểu, nó là một cái để sau mình kể lại thì mình thấy cái chuyến đi nó đáng nhớ hơn ấy.
Ờ, kiểu, như là đem đem chuyện cười ra, đúng không? Tự dưng lại có thêm kỷ niệm, có thêm chuyện cười để kể. Ừm, à, rất là cảm ơn hôm nay cậu đã chia sẻ với tớ những cái kỷ niệm vui vẻ như thế, tớ cảm thấy đây là một cái kỷ niệm rất là thú vị. À, cảm ơn cậu rất là nhiều nha!
Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, không có gì. Nói chung là cậu hỏi thì tớ mới có cớ để nhắc lại chuyện này đấy, buồn cười phết! <chuckles>
<laughs> Ờ, tớ mong là cậu cũng có thể, kiểu, thật nhiều chuyến đi vui vẻ này để có thêm thật nhiều các kỷ niệm vui vẻ rồi sau này lại kể cho mình nghe!
Ô kê, nếu mà cần kinh nghiệm gì thì cứ hỏi tớ nhá, tớ, ư, chia sẻ cho.
Ừm, cảm ơn cậu rất nhiều. Chào cậu nha!
Bye bye!